Ừm, mỗi lần mà mình đi tập trong cái giai đoạn mà mình đang bận rộn á, thí dụ như nãy mình có nói là 1 tuần á, giờ một mình 1 tuần mình đi tập có buổi nữa à, thì mỗi lần mà mình bước chân ra khỏi nhà mình chuẩn bị mình đi tập á, thì mình trong đầu mình lại cứ suy nghĩ là "Giờ đi nữa hả ta? Đi đi đi đi luyện, đi tập như vậy rồi nó có có đỡ hông, có cải thiện h được hông?" Tại vì, ờ, trong, đúng rồi, trong khi đó là cái tình trạng mà bị đau mỏi vai gáy thì nó vẫn vậy thôi, nên là cái việc tập 1 tuần 1 buổi nó hổng có một một buổi 1 tuần nó cũng hổng có mang lại lợi ích gì cả, tới trung tâm thì đứa ngồi tập tập vậy thôi mà hổng có cái cải thiện gì hết ấy, nên bên nên là mình cứ trong đầu mình suy nghĩ là hổng biết có nên đi hông, hay là dành thời gian ở nhà để làm những việc khác hay gì đó, thì mình cứ, kiểu, đắn đo vậy á bạn, nên là <chuckles> nó nó hổng có 1 cái động lực rõ ràng để đi. Ừm.
Ừm. Ừ. À, kiểu, cũng phân vân, đúng không? À. Ừm. À, nói chung là Ừm, nói chung là mình cũng hiểu cái tình trạng đắn đo của bạn luôn mà, cái việc là bạn tập như thế này với lại bỏ tiền ra rồi mà để tập ấy thì nó cũng sẽ giúp cho sức khỏe của bạn tốt hơn mà, đúng không? Bạn cũng đang phân vân là bởi vì là trong lòng bạn cũng vẫn là muốn đi đấy, thế nhưng mà hiện tại đấy, thì cho mình hỏi thêm về cái khoảng thời gian mà bạn có thể dành ra được mỗi ngày, với lại mỗi tuần để dành cho cái, ờm, cái bộ môn yoga này đi? Với lại cái mục tiêu mà bạn mong muốn đạt được từ cái việc là tập như thế này như thế nào ấy? Bạn có một cái mục tiêu cụ thể nào không?
Ờ, thực ra mục tiêu cụ thể đối với mình á là mình tập và mình muốn cải thiện cái sức khỏe, cái, ờm, cái cái vai gáy của mình cho nó đỡ bị đau, đó là cái thứ nhất, thứ hai nữa là mình có thể ngủ ngon hơn, tại vì công việc thì đương nhiên là lúc nào nó cũng có stress với lại những cái cái căng thẳng á, nên là nhiều lúc tối mình b hơi hay bị khó ngủ á, thì cái việc mà tập yoga nó khiến mình là dễ ngủ hơn. Ờm, thời gian th thời thời gian là thời gian tập thì như mình nói là hồi nãy là mình có chia sẻ là một tuần mình tập có 1 buổi thôi, thì 1 buổi á là mình tập từ 6:00-7:15 với bạn, 6:00 chiều á tới bảy giờ mười lăm.
Ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm. Ừm, còn về thời gian thì sao? Ừm, cũng là hơn 1 tiếng, đúng không?